Então, como você estabelece limites entre trabalho e vida pessoal em casa?
Hum. É algo que eu tenho que ter muito controle, porque eu trabalho de casa, né. Então eu percebo que, por exemplo, às vezes, eu sento no meu computador eu tenho 2 empregos, às vezes eu sento no meu computador para trabalhar no emprego 2 e aí eu penso: "Hum, eu podia dar uma olhadinha no emprego 1 para ver se tem coisas acontecendo", né, mesmo quando eu tô de folga ou quando meu horário já passou.
Sim. Aí, acaba fazendo 2 coisas ao mesmo tempo ali, né?
Da Não, daí eu falo para mim mesmo: "Não senhor, não vai parar pra olhar nada". Às vezes, tem alguma notícia que vai te estressar, e aí você vamos deixar pra ser estressado dentro da remuneração, né?
Ah. <laughs> Sim, entendi. Você é bem disciplinado então, né. Porque eu também trabalho eu trabalho em 3 lugares na verdade, <laughs> porque eu tenho empresa própria e trabalho aqui. E aí, eu realmente eu tenho dificuldade nisso aí que você falou de conseguir controlar o tempo. Como é que você faz? Quais são as estratégias assim que você usa ou já veio do nada essa <chuckles> disciplina?
Uhum. Hum. Uhum. Sim. Sim, sim. Então, assim, no Então, no no meu no meu emprego 1, eles sempre dizem que a gente não deve tá online, que a gente não deve usar as ferramentas fora do nosso horário, que é até proibido, assim. Mas isso era quando eu era agente, né? Depois que eu passei pra parte administrativa, a gente entra qu a hora que quer, sabe?
Certo.
Uhum. Hã, daí eu até lembro que teve um dia que eu estava com vontade de entrar de noite pra pra fazer as coisas que eu tinha pra fazer, e no no outro dia de manhã não ter que fazer. Mas, assim, o risco de depois a minha chefe ver que estava tudo feito e falar assim: "Ó, você tá desocupado então, faz aqui outra coisa". É grande. Então eu deix então eu falei: "Não vale a pena, né. Deixa eu fazer as minhas coisas no meu horário mesmo", por mais que agora eu esteja com energia.
Sim. Entendi. E assim, você trabalha você tem muito home office? Pelo que eu entendi, no caso é home office ou presencial?
Uhum. Não é é 100% home office? meu trabalho.
100% home office né? E assim no dia a dia, eh, você tem o que eu vejo muitas pessoas que têm dificuldade em, assim, ajustar o tempo, né. Porque, às vezes quando você tá em home office? aí, você perde a noção do tempo, às vezes trabalha mais, às vezes trabalha menos, como é que você faz pra gerir isso?
Uhum. Olha, eu tenho que tomar cuidado pra não trabalhar menos, eu vou ser sincero com você. É, porque eu me me distraio muito fácil. Por exemplo, eh, eu comprei uma panela nova de a uma panela nova de arroz nova, sabe.
Menos né? Sim. Sei.
Daí essa panela chegou ontem e eu fui ver ela hoje. Não gostei. E aí eu pensei: "Ah, vou devolver, né?". Daí eu parei meu traba primeiro eu parei meu trabalho pra olhar a panela, depois outro eu parei meu trabalho pra entrar no site da Amazon pra ver como devolve, pra fi colocar a devolução. Eh, depois fiquei tentando botar a panela de novo na caixa, certinho, né. Ou seja, me distraí.
<laughs> Sim, é verdade.
Uhum. Pois é, mas eu sempre fui assim, até quando eu trabalhava em escritório. Eu arrumava outras coisa pra fazer, o povo ficava p da vida comigo.
Ma <chuckles> E assim, você por exemplo, como é a sua rotina? Até mesmo pra você assim, saber gerir a sua vida pessoal, então você costuma fazer alguma atividade física? Você toma você almoça trabalhando, ou, tipo, toma café já olhando para o computador, ou você tem os limites de tempo, assim, que você tira, realmente, pra você?
Não, então o almo o almoço eu, realmente, paro pra almoçar. Eu só almoço trabalhando quando vai ter reunião, porque geralmente a reunião é no meu horário de almoço, que eu faço mais ou menos das 14h às 15h, que é o horário que eu gosto de comer. E aí, geralmente, é quando fazem reunião. Daí, nesse dia o que eu faço? Eu pego o meu horário de almoço, da 13h às 14h, mas eu preparo quando eu tenho pra preparar, eu preparo o meu almoço, volto e fico porque eu nunca falo nada na reunião, então eu fico comendo enquanto eu ouço as pessoas falarem.
Certo. Certo. Entendi.
Uhum. Que não precisa ligar o vídeo, sabe?
Ah, entendi, entendi, entendi. E aí, você também pratica algum esporte assim durante o dia?
Uhum. Então, eu gosto muito de eu faço musculação, mas só depois da do tr do do trabalho. Porém, eh, às vezes eu levanto da cadeira e faço uns agachamentos ou fico co por exemplo, tentando, eh, alcançar meu joelho na mão assim naqueles exercícios, sabe, de dar uma joelhada pra cima?
Mobili de mobilidade, fazer algumas coisas assim, né?
Isso, pra dar uma circulada no sangue. E também tem um tem um meme na internet, não sei se você viu, que diz que se você está muito estressado ou triste no trabalho, se você rebolar lentinho, para.
<laughs> Nunca tinha visto não. Nunca tinha visto. 1ª vez.
Já viu esse meme? É, então, aí as pessoas falam assim: “Olha, se você tiver com vontade de chorar no seu trabalho, vai para o banheiro, se tranque e rebola lentinho, que a vontade de chorar vai parar passar”.
<chuckles> Interessante, eu nunca tinha escutado isso não.
É, e aí também eu vi tem tem uma uma crença, né, porque não existe comprovação científica de que, hã, o corpo ele guarda trauma no quadril. Então até faz sentido se essa se essa teoria for verdade. Hã, então às vezes eu faço uns exercícios assim mesmo de de rodar o quadril e tal, porque desestressa mesmo. Eu acho que é tão ridículo, sabe, você parar do nada e começar meio que a dar uma dançadinha, que o seu cérebro ele fala: “Tá tudo bem”. É. E eu faço mesmo.
Sim, faz sentido por esse ponto. É, amplif Sim. É verdade. Ah, entendi. Tem até a
Eu tô lá cheio de problema, eu falei assim: "Ah, deixa eu dar uma dançadinha aqui pra ver se se eu desestresso".
<laughs> O que eu escuto muito, o pessoal que faz muito home office, até porque eu também faço, meu trabalho é híbrido, né, eu tenho 3 dias eu fico em casa, 2 dias eu vou presencial. E o pessoal gosta muito de fazer ioga também, não sei se você já testou alguma vez fazer algum ioga em casa. Fazer meditação.
Sim. Uhum. Hum. E eu eu nunca fiz io ah não, eu já fiz ioga em casa, mas na época, eu estava desempregado. Quando eu tô desempregado eu faço de tudo um pouco.
Entendi.
Eu eu vivo aquela vida de desempregado mesmo, sabe.
E e assim, você mora sozinho, no caso?
Moro sozinho. Tem 26 dias que eu moro sozinho. Antes eu m eu eu era casado, né, eu casei em dois mil e dezoito. Aí a gente, eh, mudou de país junto em 2021.
Uhum. Hum.
Daí em 2023, ele me largou, mas aí a gente continuou dividindo apartamento. E aí dia 31 de ou de outubro ele foi ele foi embora. Aí agora eu tô morando sozinho.
Poxa. <laughs> E assim, com relação ao aos impactos, assim, que isso ocorreu na sua vida, eh, meio que atr ajudou, agora que você está sozinho, você se sente um pouco mais à vontade, até confortável com relação ao tempo do dia? O que que você acha? Hã.
Hum. Ah sim, com certeza. Você ter o seu próprio espaço, é muito bom, assim, pra cuidar da sua vida, e tal, fazer as suas coisas.
E tem até tem a 2 lados, né, às vezes quando você está com o seu parceiro, ali, você ganha tempo em algumas coisas, porque para o que v
Uhum. Ah, não necessariamente, porque ele era meio, assim, braço curto, sabe?
Diga. Ah, entendi. Não te ajudava muito, assim, nas atividades da de trabalho de casa, de fazer comida, arrumar a casa.
É. Não, não. Uhum. Isso, isso. Então, hã, a casa está parando mais arrumada agora que eu tô que eu tô sozinho. É.
E você tá sozinho, né. Eu vi que voc então tá tudo certo, você tá bem. <laughs>
Tô ótimo. Demorou, se você quer saber. <laughs>
Ah, então está ótimo. <laughs> Não, eu digo até porque tem justamente isso, né, que nem você falou, você falou assim: "Ah, eh, não, ele até que não ajudava muito", então meio que agora você consegue até estabelecer, assim, eh, mais tempo pra você mesmo na sua vida pessoal, do que antes, né.
Uhum. Uhum. Sim, com certeza. Eh, eu tô até, por exemplo, me organizando, porque antes eu ta eu fazia ainda faço, na verdade, tá, almoço e janta. Por exemplo, eu grelho frango, que eu já deixo temperado pra semana, eu vou descongelando.
Sim.
Faço uma batatinha na airfryer, alguma coisa assim. Mas aí eu já tô comprei uma panela de arroz para eu fazer já a porção para o almoço e janta e legumes e tal. E eu Uhum.
Ah, interessante. Isso ga isso acaba que ganha bastante tempo, né. Porque você cozinha ali, já fica comida já pra um bom tempo. Então você só sabe esquentar no micro-ondas. É, isso é um ganho de tempo e de dinheiro, que muitas vezes falam o pessoal fala isso pra mim também, que você acaba achando que você está economizando em outras coisas, mas você economiza mesmo fazendo assim.
É. Sim, sim. Exato. Uhum. É, então, por exemplo, hã, hoje eu tô com muita vontade de pedir um delivery, sabe. E nisso já ia uns quinze conto. Mas eu não, eu tenho o meu franguinho aqui. Eu vou grelhar, eu vou fazer uma sopinha. É, pronto, pronto não tá. Eu ainda vou ter que fazer na frigideira e tal. Depois eu vou ter que lavar a frigideira. E isso não é vida pra ninguém. Mas eu, eh, para as próximas semanas aqui o o complicado é que eu vou devolver a panela e pegar uma nova, porque eu peguei uma muito pequena.
Sim. Como já está tudo prontinho, né. É. <laughs>
Mas para as próximas semanas eu vou fazer carne de panela sim no na panela de pressão e congelar.
Entendi. Ah, entendi. Agora, assim, você estava falando que tinha 2 empregos, né. Eh, e aí geralmente quando você está em um, você não pega no outro certo?
Aham. É. Não, eu dou um jeitinho.
Tu dá um jeitinho ah, você dá um jeitinho. Já ia perguntar, como é que você faz essa gestão de tempo, com relação, assim, qual trabalho começa primeiro? E como é que você sinaliza, por exemplo, assim, que começou a trabalhar, sabe? Porque eu por exemplo, no meu caso eu s eu fico só online, lá no meu no meu trabalho. Eu não preciso mandar mensagem pra ninguém, nem bater ponto, nem fazer nada disso. Como é pra você, começar o dia e terminar o dia?
Ah, não, o meu tra Uhum. Ok. Certo. Ah, o meu eu bato po eu bato ponto, bato ponto, respondo em eu não preciso falar com ninguém, mas as pessoas precisam falar comigo. Então, assim, como o meu outro emprego, eh, ele é muito flexível, eu faço um pouquinho ele e vou, dou uma olhada lá pra ver eu cha eu eu chamo os as pessoas que eu atendo de os meus bebês, assim, porque é como se eu tivesse numa grande creche, cuidando de bebês, entendeu. Aí, eu vejo se algum dos meus bebês chorou, se ninguém chorou eu volto para o meu para o meu emprego flexível. E fico nessa, assim vendo: "Tem gente chorando? Não tem. E aí?" "Ai, eu quero minhas férias. Ai, meu horário está errado".
<laughs> Sim. <laughs> Entendi. Então, você a você trabalha, assim, com atendimento, com gestão. Você falou que eu trabalhava mais no setor administrativo, né?
Gestão. Isso, isso. Mas, às vezes, eh, acontece algum erro, por exemplo, hoje uma colega comentou que, eh, uma das agentes dela estava sem final de semana esse mês e que aí ia ficar para dezembro, mas que tinham colocado, então, para novembro. Fizeram certo, só que não avisaram. Aí, eu falei para ela: "Ah, tá certo. Meio que eu queria saber se ia dar pra manter ela." Ela falou assim: "Não, porque por lei não pode" Eu falei, assim: "Beleza, tá certo." Já fui lá respondi o e-mail, tudo certinho, mudei, expliquei e vida que segue.
Sim. Entendi. Agora, assim, por exemplo, já que você tem que lidar até com pessoas, né? Como é que você faz? Porque muitas vezes, uma pessoa tá precisando muito, mas já bateu ali já tá você já tá assim com muito trabalho, ou já tá chegando no fim do expediente, não dá mais para você resolver, se não você vai ter que esticar muito. Nesses casos você segue, você continua, tem hora extra, como é que é? Hum.
Uhum. Hum. hum, não. Não, não, não, não, não, sempre a minha eh, porque, assim, como eu trabalho com essa questão de administrar mesmo, geralmente, é urgência que as pessoas trazem é porque elas fizeram alguma coisa errada.
<laughs> Entendi.
Tá. Então, assim, realmente eles que lutem, se passou do meu horário "beijo, tchau" tem outras pessoas para fazer. Se não tiver no outro dia, porque, por exemplo, hoje eu estou trabalhando até 2h00. Eu saindo 2h00, 7h00 já tem gente. Então, assim, das 2h00 para às 7h00 não vai eu eu costumo dizer para um colega meu, assim, eu falo: "Fica tranquilo que a gente não tá na na cirurgia de emergência no hospital não."
Ah, entendi. <laughs>
Nada que é vida ou morte.
Ah, entendi. Porque já ia te perguntar, assim, se você tinha alguma tática pra não levar trabalho pra quando você vai dormir, porque muitas pessoas, tipo, é por isso que eu até te falei do ioga, se você já faz, eh, ou então você meditar, né, por isso que eu perguntei, porque muitas pessoas falam comigo que quando chega, vai dormir, fica ali, ainda ligado no trabalho, e uhum, principalmente, o pessoal que faz home office me fala muito isso, que tem problema de se dis desconectar, entendeu. Então, pra você é bem tranquilo. Bateu seu horário e desconectou até da cabeça é essencial?
Uhum. Uhum. Hum. Entendo. Hum, sim, não, bateu bateu o horário, eu já nem lembro mais, assim, realmente, porque como o meu trabalho ele é em tempo real, eu faço as coisas que estão acontecendo no hoje e eu não tenho prazo, sabe. Já trabalhei com prazo e, nossa, eu lembro de um dia, assim, eu de eu eu no feriado feliz, com a minha família, piscina, churrasco e eu pensando naquela porcaria daquele trabalho eu nem precisava daquilo, nossa, que raiva.
Ah. <laughs> Hã. Hã. Ah. <laughs> Acho
Até hoje eu lembro eu eu lembro desse dia, eu penso assim: "Cara, eu literalmente perdi um dia na minha vida". Ainda eu cheguei lá, o meu chefe, aquele ser humano desprovido de qualidades, falou assim: "Ai, porque, eh, eu trabalhando e você e você curtindo. Tinha que ser ao contrário, né". Eu pensei: "Não, você que lute, a empresa é sua". "sou funcionário. Eu, hein". Ah, porque ele era um surtado, nossa senhora, aquele homem lá tinha que tá internado.
Sim. Oxe, ele falou isso pra ti? Então se a gente for fazer uma comparação com esse trabalho que você trabalhava antes e com esse de agora, você consegue muito mais impor limites, né, e gerir seu tempo.
Sim. Não, é assim, o a forma como o europeu lida com o trabalho é outra. Nossa, anos-luz.
Ah, é porque o outro trabalho, no caso, era no em outro país.
Era no Brasil, aham.
Era no Brasil, né. Ah, entendi.
É, e ele ainda dizia que ele gostava do modelo americano. Ah meu Deus, me poupe.
<laughs> É, realmente, é uma das coisas que eu eu falo assim, no geral, com todo mundo, né, "Que a vida do europeu é em outro ritmo, eh, parece que é desacelerado comparado ao do Brasil", e eu senti até muita dificuldade no início.
Me poupe que eu custo caro. Uhum. Por isso que eles vivem 300 anos, eu brinco, eu falo assim: "Que aqui em Portugal, o povo vive 300 anos por isso, sabe".
Não, isso é verdade, isso é verdade totalmente. E agora você até falando, aí, né, que mudou totalmente o seu ritmo de trabalho, de quando você estava lá no Brasil, e quando agora, e isso também acabou que impacta a sua vida pessoal, né.
Uhum. Sim. Com certeza. E a saúde mental, que é o mais prin que é o mais importante para mim, porque a minha é frágil. <giggles>
Ah, entendi. Mas foi muito bom mesmo entender um pouco sobre como você lida com esses limites de trabalho e vida pessoal, tá. Foi muito muito legal, obrigado.
Ah, obrigado por me ouvir e até a próxima.